Oo, tama.
Ah, yung pakikipag-usap sa Diyos malaking tulong siya. Oo, para ano, para, ah, makat maibsan yung lungkot or yung bigat na nararamdaman, or minsan, ah, may mga ‘pag, ah, nag-pray tayo, may mga ano, may mga, ah, ginagamit ang Diyos na mga tao na pwedeng tumulong sa’tin, ‘pag may problema, may pag-subok gano’n. At tsaka dun natin ano, dun natin, tawag nito, makikita yung na may Diyos. Na, kapag nag-dasal tayo lalo na't, ah, mabigat ang loob natin, yung dinadala natin, ah, pinapagaan niya.
Mm. <smacks lips> Oo. Mm. Tama ka diyan Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Oo. Mm. Tama ka, mm. Actually, oo. Mm, actually sang-ayon ako diyan sa sinasabi mo kasi nga naman minsan, may mga problema talaga tayo na hindi kayang sabihin sa ibang tao. So para sa’kin kapag ganiyang may mga kapag ganiyan yung nangyayari, talagang, um, parang ako kasi kino-consider ko kasing bestfriend ko, eh, bestfriend ko ang ano, kaya kapag ganiyan, ‘pag nag-dadasal talaga ako, iniiyak ko talaga lalo na kapag alam ko na ano, na hindi ko na kaya at tsaka pinag pinag-papasa Diyos ko nalang talaga kung ano man yung mangyari kasi nga, minsan hindi rin hindi talaga natin kontrolado yung mga bagay-bagay. So dapat talaga magtiwala lang tayo kung ano man yung mang um, parang mangyayari, parang gano’n. Mm.
Oo. Ikaw ba naranasan mo na din yun? Totoo. Mm. Oo. Mm. Totoo. Mm. Totoo. Tama. Tama, oo yun nga. May mga bagay tayong hindi kontrolado, na Diyos lang yung makakatulong sa’tin. So, kapag, ah, ibinato na natin sa kaniya yung mga problema natin, asahan natin na tutulong at tutulong siya, sa kung ano yung, ah, bigat na nararamdaman natin. So ayun.
Tama. Oo. Tama, mm. Tama ka diyan.